ใช่ เราก็เลยแบบ เออ รอนานมาก แบบหลายเดือนเลย เอ๊ะ ทำไมมันเงียบหายไป นึกว่า จะ จะไม่ได้ แล้วอยู่ ๆ เขาก็ติด ต ใช่ ติดต่อมา <chuckles> ใช่ ๆ อยู่ ๆ เขาก็ติดต่อมา แล้วก็ อ่า สัมภาษณ์ นัดสัมภาษณ์ เอ่อ รู้ รู้สึกว่า จะระดับแบบว่า VP นะคะ ก็คือ vice president น่ะ น่าจะประมาณแบบว่า อืม ถ้าภาษาไทยก็น่าจะแบบว่าสูงกว่าผู้อำนวยการหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะ อาจจะประมาณนั้นค่ะ แล้วพอเราสัมภาษณ์กับ ใช่ ตำแหน่ง
อืม ๆ อ๋อ เงียบ มี มีเงียบด้วย อ๋อ เออ มันก็แปลก ๆ เนาะ เออ อืม ๆ อ๋อ หมายถึงตำแหน่งเหรอคะ หรือว่ายังไง? อ๋อ ๆ หมายถึง หมายถึงคนที่สัมภาษณ์ใช่ไหมคะ? ตำแหน่งคนที่สัมภาษณ์ อา ๆ ๆ อืม
ใช่ คนที่สัมภาษณ์เรา ใช่ น่าจะตำแหน่ง vice president เพราะว่า เอ่อ น่าจะสูงกว่าผู้อำนวยการอะนะ แล้วทีเนี้ยพอสัมภาษณ์ตรงนั้นผ่าน แล้วเขาก็นัด เราก็แบบลุ้นมากเลยนะ เอ๊ะ จะได้ไหม เขาก็หายไปเป็นอาทิตย์ ใช่ เขาก็หาย ยัง ๆ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ คือ คือ อ๋อ อา นึกว่ารู้ผลเลย คือต้องรออีกเหรอคะ แสดงว่าเป็นบริษัทที่แบบใหญ่มาก มีหลายขั้นตอนแน่เลย ใช่ไหม?
เออ ก็ ก็เป็นบริษัทมหาชนค่ะ แล้ว แล้วทีเนี้ยค่ะ เขาก็บอกว่า เราอะ เราอะเหลือสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง จะเป็นสัมภาษณ์กับ CEO ค่ะ ก็ ใช่ CEO ก็คือแบบว่า กรรม กรรมการผู้จัดการบริหารค่ะ อ่า อ่า จะเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเนาะ อ่า อือฮึ ค่ะ
อ๋อ สัมภาษณ์อีก <chuckles> ยังไม่จบ เออ ๆ อ๋อ ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะ? กี่คนคะสัมภาษณ์?
เสร็จแล้ว เราก็ ไปสัมภาษณ์ คนเดียวค่ะ สัมภาษณ์กับ CEO เท่านั้น ใช่ แล้วทีเนี้ยเราสัมภาษณ์ เราก็ยังไม่รู้ผล เราก็ตื่นเต้นอะสัมภาษณ์เสร็จจบไปเรียบร้อย เราก็แบบว่า อ่า รอเป็นอาทิตย์เลยอะ โอ้โฮ เราก็นึกว่าไม่ได้แล้ว ปรากฏว่าอยู่ดี ๆ เขาก็ติดต่อมา เนี่ยคุณได้งานแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย คุณต้องไปอยู่ระยอง นะ อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ ตื่นเต้นดีใจมากตอนนั้นน่ะ เออ ใช่
อ๋อ ยังดีหน่อย อืม <chuckles> อืม ค่ะ โอ้โฮ เออ ก็ดีมากเลยนะคะ เพราะว่าเอาจริง ๆ มันก็ลุ้นเนาะ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ กว่า กว่าจะได้มาถึงแบบขั้นนี้ อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้ว สะ สรุปตัดสินใจไปไหมคะ? ใช่ แล้วสรุปตัดสินใจไปไหมคะ?
ใช่ อืม มันก็หลายขั้นตอนเนาะ อะไรนะคะ? ใช่